Certo. No, no è vero. Sì sono tutte cose che anche quelle le diamo per scontato però sai, no, infatti io io sono cresciuta con dei genitori religiosi che già quando avevo, ehm, 13 ann nonostante comunque la religione è un mondo da cui io mi sono allontanata, ci sono sai quelle nozioni che mi sono rimaste. Ad esempio, per dirti, sai che, uhm, 1 volta all'anno ci ci sono i musulmani fanno il ramadan, no, dove digiunano e lo scopo sarebbe proprio quello di mettersi nei panni di tutte quelle persone che abitualmente non hanno cibo, non mangiano esatto, ehm, di base noi lo facciamo solo per qualche ora, no, fino al tramonto, però capito, lo fai e ti rendi effettivamente conto della difficoltà.
Non va tutto bene. Ho una casa, ho un letto in cui dormire. Mh. Che rimangono comunque. Sì. A mente. Sì. Non hanno da mangiare. Eh no ti rendi conto anche perché guarda è difficile e poi non ha non si può bere giusto, non si può bere.
Mh. Eh, esatto, non si può bere, non si può mangiare. Mh, sì. Eh, è verissimo.
Quello è molto difficile d'estate eh, ho un po' paura che facciate male, perché io ti dico guarda, quando c'era ancora mio papà che era venuto qua c'è il nostro custode che è egiziano e non so cosa stavam parlando, si ferma sempre a salutarlo, ehm, gli ha detto del Ramadan: "No non mangio fino a stasera." Ma no perché lui gli aveva detto era caldo, era una giornata caldissima: "E beva un po' d'acqua," ha detto: "Non posso c'è il ramadan, l'acqua" Mio papà era rimasto perché dice: "Con 'sto caldo come si fa a non bere?" È è un grande sacrificio, poi il corpo, quello sogno di acqua, ehm, cer Assolutamente.
Mh. Sì. Mh. Sì. Mh. Sì. Mh. Sì Eh certo, capito? Sì è un grandissimo sacrificio, ma è vero. Mh-mh. Sì. Però sai son tutte cose che ti permettono di vede rivedere le cose da un'altra prospettiva e apprezzare tutto quello che hai nella vita. Quindi sì.
Certo. Che non è vero che è scontato che possiamo mangiare tutte le volte che abbiamo voglia di mangiare.
Eh, no assolutamente.